Ừm, đúng rồi, tại vì mệt quá mà còn gì nữa, còn còn sức lực đâu nữa để mà suy nghĩ tới những chuyện khác nữa. Ờ, cũng hợp lý.
Ờ, ờ, đúng rồi bạn, kiểu, mình đâu có suy nghĩ gì đâu, mình, kiểu, mình tập mệt quá, cái cơ mình nó đau nè ha, xong cái rồi, ờ, mình nhìn trên cơ thể mình, mình thấy cái bụng mình mỡ quá, cái mình ráng mình tập cơ bụng, cái cơ bụng mình nó đau quá đau, cái mình đâu có có làm cái gì được nữa, mình đâu có suy nghĩ được chuyện gì nữa. Cái mồ hôi ấy thì nó tiết ra đầy người, xong cái mình ngồi thư giãn một hồi, cái mình đi lên trên cái phòng xông hơi, cái mình vô mình xông hơi nóng á, cho nó, kiểu như là, cái người mình nó nó, kiểu như là, nó thanh lọc vậy á, đó.
<laughs> Ừm. Ừm. Ừm, OK. Nhưng nói nói chung là cái việc tập thì nghe bạn chia sẻ thì nó cực kì có tác dụng luôn, đúng hông? Đối với những cái trường hợp mà bị stress, bị căng thẳng nặng thì cái việc mà tập luyện, kiểu như, cường độ cao như vậy thì nó nó sẽ giúp cho bạn là tạm thời quên đi những cái căng thẳng trong việc học tập, đúng hông? Ừm, hợp lý luôn.
Ừm. Ờ, đúng rồi, kiểu như là, mệt quá, xong cái mình quên, mình quên nha. Cái rồi cái người mình nó tiết ra mồ hôi nhiều, cái mình vận động, cái bắt đầu mình có một cái năng lượng, giống như là, nó có một cái nguồn năng lượng tích tụ, tích tụ bên trong mình á nó sảng khoái. Xong cái bắt đầu mình về, cái bắt đầu mình ngồi làm việc hay gì đó, cái mình cũng tập trung hơn, tại vì cái người mình nó nó đang sảng khoái tinh thần, nó tập trung vậy đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, OK. Vậy thì, ờ, có bao giờ bạn kết hợp nhiều phương pháp khác nhau cùng lúc hông? Ví dụ như là, ờ, thí dụ như cái hôm đó bạn gặp, ờ, căng thẳng hoặc là cái việc học tập của bạn hổng suôn sẻ đi, rồi bạn cứ đi bộ bạn nghe nhạc, bạn thấy nó hông ổn, rồi bạn cũng ra ra công viên, bạn ngồi bạn vẽ tranh nhưng mà bạn thấy nó cũng hổng tác dụng gì, xong rồi cuối cùng bạn lại phải là là bạn phải đi tới phòng gym để mà tập thể dục cường độ cao, thì lúc đó bạn mới cảm nhận được cái cái sự căng thẳng hoặc là cảm giác stress của bạn nó nguôi ngoai. Thì có hôm nào mà bạn phải áp dụng tất cả những cái phương pháp như vậy để mà có thể giảm stress hông?
Ừm. Ừm. Hiểu, hiểu. Ờ, ơ, có chứ bạn. Thật ra có những ờ, có những cái hôm mà, kiểu như là, mình ờ, mình căng thẳng quá nhiều á, ví dụ như có những cái trong những cái năm tháng sinh viên á, thì có lúc mình căng thẳng về cái việc là thất nghiệp ra trường làm sao, rồi hổng biết đồ án tốt nghiệp có được hông? Có tốt nghiệp trễ hông? Kiểu như là, mình mình căng thẳng mình không có ngủ được nguyên một đêm luôn á, xong rồi mình có nghe nhạc đi nữa mình cũng cảm thấy hổng có bớt mấy, cái mình đi vẽ tranh thì mình vẫn cứ nhìn hình ảnh người ta xong cái mình lại suy nghĩ là hổng biết ngày mai làm sao, mình có tốt nghiệp được hông? Cái mình càng cũng hổng có vơi được phần nào, rồi, thì mình chiều thì bắt đầu mình lấy cái xe mình ra phòng gym mình tập.
Có luôn hả? Ôi dồi ôi, ừm, nghiêm trọng ha, ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm.